Hai tentato magari a pro a c consigliare a qualcun altro di tentare la stessa s strada? Di dire anche a loro, a condividere la tua esperienza?
Guarda. A t a tutte le persone che ehm o mh da me vengono a lamentarsi per qualsiasi cosa piuttosto che raccontarmi con tono un po' triste di qualcosa che non sta andando, io lo dico sempre, l'attività fisica, vai f a fare qualcosa che ti aiuti a scaricare e fare attività fisica. Fai uno sport, vai in palestra, trova qualco inizia perché ti aiuta non solo a livello fisico a star bene fisicamente, ma anche mentalme io lo dico sempre, sempre. E a mi adesso che mi ci fai pensare mi viene in mente mio padre. Mio padre è una è una vita che ogni volta che lui viene da me e magari lamenta, ma non non per lamentare, ma per raccontarsi che magari: "Sai ho questo dolorino, oh ma sai, ma oggi sono un po' giù" e io ogni volta gli dicevo: "Attività fisica, attività fisica, fai qualcosa, vai a fare anche solo del dello yoga, del pilates", perché mio papà è già un po' più avanti con l'età. Niente, non ha mai fatto niente, ha sempre cercato la scorciatoia con degli integratori che potessero aiutare una cosa. L'altro giorno ci chiamiamo e mi fa: "Ma sai che ho iniziato ad andare in palestra?" E io sbalordita. Giuro! E io: "Eh! Ma veramente?" Fa: "Sì, ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quest'altro". E esce lui con la frase: "Ma lo sai che mi aiuta molto di più degli integratori?" Ma no guarda, è una vita che te lo dico! Adesso tu vieni a dirlo a me, cioè sono scoppiata a ridere.
Oddio <chuckles> Ah-ah. <chuckles> <chuckles> Sì. Mhmm. <exhales> Ma dai? Si. Si. <inhales> <laughs> No vabbè! Okay sì, bene. No. Accidenti. Ah. <inhales> No vabbè! <laughs> Ma chi l'avrebbe mai detto? Guarda te che scambio di ruoli. Adess
Sì, sì, sì, sì, sì, esa cioè son rimasta, cioè per farti capire come funziona.
Sembrava che adesso lo lo lo consigliasse a te di andare fuori a fare esercizi fisici.
<laughs> Sì quasi.